<chuckles> Anladım. Yani, evet, eee, anlattığın durum gerçekten rahatsız edici, kesinlikle. Eee, bir de şey dedin, "Aile apartmanında yaşıyoruz." dedin. Eee, peki, bu aile apartmanında yaşama durumu, eee, sende hiç şu hissi uyandırdı mı? Iıı, işte, amcam, dayım, artık, hani, kimler varsa apartmanda, kuz ya da kuzenlerin, "Ya, şu an benim alanıma giriyorlar. Keşke bu kadar sık görüşmeseydik." ya da, yani, bunu diyor musun? Ya da, "Ya, ne kadar güzel oldu. Hep beraber yaşamamız aslında çok daha iyi oldu. Büyük bir aile, güzel sofralar." eb açısından mı bakıyorsun?
Hı hı. Hı hı. Yani, tabii ki de, yani, biz, eee, yakın bir aile olduğumuz için, iyi anlaşabilen bir aile olduğumuz için, özellikle amca amcamın oğulları, yani, benim abim diyorum zaten, aslında bu durumu çok seviyorum. Üstlü aşağılı sürekli birbirimize gidiyoruz, gidiyoruz hemen, yani, eee, sürekli iletişimi, iii, ve etkileşim içerisindeyiz, birlikte yiyoruz, içiyoruz ama tabii ki de, yani, oluyor. Ya, mesela özellikle annem bunu hissediyor, yani, yukarıda eltisi, onun yukarısında kayınvalidesi. Böyle bazen diyor ki, "Allah'ım, kaçmak istiyorum, uzaklaşmak istiyorum." ve çok hak veriyorum gerçekten. Ne kadar sevsen de, istesen de sanki sürekli gözetleniyormuşsun hissi var, yani, ya da sürekli hesap vermek zorundaymışsın gibi ya da atıyorum annem aslında evinde böyle işten gelmiş, yorgun, ayaklarını uzatarak kanepede yatmak istiyor ama pat diye babaannem kapıyı açıp içeri girip, "Ne yapıyorsunuz kız?" <chuckles> diye o, işte, şeyiyle, aksanıyla ya, bunu yapabiliyor. Bu çok tatlı bir şey ama kesinlikle kişisel alana saldırı ama bunu babaanneme anlatamazsın bence bu yaştan sonra.
Hı hı. Hıı. Ya. <chuckles> Zor olmalı. Ya. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee <chuckles> Evet.